Ờ, bạn ơi, hiện tại á thì mình đang ở nước ngoài ấy bạn, kiểu như là, mình cũng chỉ mới vừa qua bên này m một thời gian không lâu thôi, và cấm cái việc mà mình đi qua đây á, thì chủ yếu là để mà mình học á, và mình tính là mình sẽ học ở đây chắc cũng phải là thêm 4 năm nữa. Nhưng mà cái cơ hội mà mình đến với cái cái đất nước này á bạn, thì nó cũng khá là là là là là nhanh chóng cũng như rá khá là tình cờ, nó đến từ thầy của mình, là cái người đưa mình đi. Xong rồi là, ừm, khi mà đi qua đây thì ban đầu tại vì l nó nó đến nhanh chóng quá cho nên là mình cũng chưa có sự chuẩn bị gì hết về ngôn ngữ, về tinh thần hết trơn á bạn. Và thật sự luôn á, là mình ở đây chắc cũng phải hơn 1 tháng hơn rồi mà mình cảm giác như mình không thể nào hòa nhập được với cái môi trường hiện tại, tại vì m những cái thứ nó đều rất là xa lạ với mình. Ngày xưa là ở Việt Nam thì mới rất là thoải mái trong cái vấn đề mà đi đây đi đó, cũng như là giao tiếp nói chuyện với nhiều người nó không có gặp một cái rào cản nào hết trơn, còn bây giờ là khi mà đi qua đây rồi, nói thiệt với bạn là mình chỉ có đóng cửa ở trong phòng và mình nhốt mình ở trong đó, mình rất là ngại giao tiếp, mình gần như là mất đi cái sự tự tin mà bản thân mình vốn có luôn á bạn. Và cũng từ về vấn đề mà mình giao tiếp, tại vì cái tiếng Trung của mình hiện tại nó cũng không có phải là quá tốt á, thì bạn có cái phương pháp nào, có những cái cách thức nào để mà, ờ, giúp mình vượt qua trong cái thời điểm hiện tại mà thích nghi với cái nơi mới này một cách tốt hơn được hông bạn? Ừm.
Ờ. Ừm. Ồ, cũng lâu. Ừm. Ờ, thế á? Ừm. Ừm. Ừm, đúng. Ồ. À. Ừm, mình rất là hiểu cái cảm xúc của bạn khi mà đến một nơi mới hoàn toàn, đúng không? Thì tất nhiên là sẽ rất là khó thích ứng. Nhưng mà nhá, bạn còn có một cái nữa đó chính là, ờ, bạn sang đó, kiểu, quá vội vàng, đấy, cũng chưa kịp chuẩn bị. Những người khác người ta sang còn chuẩn bị sẵn sàng từ khoảng tầm 1 năm trước rồi nhưng mà sang đấy vẫn còn bỡ ngỡ, huống chi là bạn, đúng không? Bạn đi khá vội vàng, đấy, mình rất là đồng cảm và mình hiểu điều đó nha, nhưng mà mình cũng sẽ, ơ, ờ, lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho bạn. Bên cạnh đó thì, ờ, mình muốn tìm hiểu sâu thêm một chút về những cái điều mà bạn gặp phải, mình sẽ hỏi thêm một vài câu nữa để làm rõ một số vấn đề nhá. Ấy, mình muốn hỏi rằng là ấy, khi mà bạn chuyển đến cái môi trường đó thì, à, nó là liên quan đến việc học hành của bạn ấy, đấy, thì khi mà gấp gáp như vậy ha, ờ, rõ ràng là ý định ban đầu của bạn, hay là trước giờ thì bạn có cái dự định và có bao giờ nghĩ rằng là bản thân sẽ được, ờ, đi du học không?
Đúng rồi. Đúng, đúng, chính xác. Ừm, đúng rồi. Ừm, được bạn ơi. Ừm. <chuckles> Thật sự luôn sau khi mà mình học xong đại học ở Việt Nam á bạn, thì mình, ừm, có ý niệm đó là mình sẽ đi học tiếp thạc sĩ ở Việt Nam luôn, tại mình cũng đã chuẩn bị hết tinh thần rồi. Ờ, và, ờ, nhưng mà cái suất học bổng nó đến từ cái người giáo viên hướng dẫn của mình hồi hồi đại học á, thì thầy có nói là "Hay là có cái suất này nè, hay con đi đi" thì mình mới thấy là, ờ, nó cũng khá là hay và nó cũng có một phần nào đó tài trợ chi phí cho mình. Thì thành thử ra đó là một cái quyết định khá là nhanh chóng của mình, thì tại vì nếu mà không đi nhanh chóng thì nó sẽ mất suất á bạn. Đó, cho nên mình cũng sẽ mình cũng đi luôn ừm, nó rất là vội. Và cái thứ mà, ừm, mà mình cái chương trình mình học bên này thì là cái chương trình bằng tiếng Anh, à, ừm, tại vì là chương trình tiếng Anh cho nên là mình cũng có cái nền sẵn rồi thì không vấn đề gì hết trơn. Nhưng mà khi mà đi qua đây rồi á, thì mình phát hiện ra là, ờ, chỉ có tiếng Anh chỉ có thể sử dụng ở trên trên lớp thôi, gặp thầy cô thôi á bạn, còn gần như á tất cả những cái thứ bên ngoài kia á, thì người ta đều sử dụng bằng tiếng Trung. Và cái việc mà sử dụng tiếng Trung nó là một cái rào cản rất là lớn đối với mình luôn, tại vì hồi đó tới giờ là mình chưa có bao giờ mình học qua tiếng Trung hết trơn, tất cả mọi thứ đều rất là là là là mới mẻ. Và gần như á, bản thân mình rất là sợ khi mà phải đối diện với nó, bước ra ngoài đường là mình lại gặp tiếng Trung, nghe tiếng Trung mỗi ngày cảm giác rất là, ờ, hoảng loạn, tại vì mình không có hiểu họ đang nói gì á. Thì dù rằng rất là cố gắng, 1 tháng vừa qua nó cũng không phải là cái gì đó quá lớn để mà mình thích nghi được với, ừ, với với với cái ngôn ngữ này, ừ, thì đó là cái vấn đề của mình hiện tại khi mình qua đây học á bạn, ừm.
Ờ. Ừm. Ừm, cũng vội nhỉ? Ờ. Ừm. Ờ, tốt. Ừm. Ờ. Ừm, mình hiểu. Đúng nha. Ừm. Đúng rồi. Ờ, trời ơi, mình hiểu nha. Thông qua những cái điều mà bạn chia sẻ thì tất nhiên là cái việc học ở trên lớp thì có lẽ nó không phải là một cái vấn đề nào đó quá khó khăn, tại vì đã sử dụng tiếng Anh rồi. Cái vấn đề ở đây là về cái cuộc sống của bạn, đúng không? À, mình hiểu điều đó nha. Đấy, khi mà, gọi là, bạn sang Trung Quốc như vậy, ơ, thì, ờ, ngoài bạn là người Việt Nam ra thì còn có ai là người Việt không? Và, kiểu, ở bên đấy thì bạn không có quen biết hay là, kiểu, ờ, chẳng có quen biết một ai là người Việt Nam đồng hương hay là, ờ, có một mối quan hệ bạn bè gì đó bên đó sao?
Đúng rồi, chính xác. Ừm. Ừm, mình hiểu, ờ, thực ra là khi mà mình qua đây thì mình đi qua phía Bắc của Trung Quốc và cái trường của mình hiện tại nó cũng hông có một cái người Việt nào hết trơn á bạn. Ê, và cái cái cái cái tại vì mình đi học mà cho nên là mình cũng chỉ có đi một mình thôi, cũng hông có ai qua cùng với mình hết trơn. Ờ, mình hiện tại thì mình đang ở ký túc xá của, ơm, sinh viên trai dành cho sinh viên quốc tế của cái trường của mình luôn. Và trong cái ký túc xá này thì hiện tại trong phòng mình á có một cái bạn người Thái Lan, thì bạn này tuy nhiên là bạn này là lại là cái người học theo chương trình bằng tiếng Trung, ừ, cho nên là một phần nào đó thì cũng sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề giao tiếp của mình trong ngay khả cái trong phòng của mình luôn á bạn. Bạn ấy thì biết tiếng bạn ấy là người Thái biết tiếng Thái, xong rồi học thêm tiếng Trung để để học ở bên này, còn mình là người Việt biết tiếng Việt, xong rồi học tiếng Anh với chương trình tiếng Anh. Ừ, đó là khác nhau rất là nhiều luôn á, cho nên muốn
Ờ. Ừm. Ừm. Ồ. Ừm. À, mà khác nhau. Ừ, nghĩa là trong phòng giao tiếp với nhau cũng khó ha. Ồ, trời, công nhận ấy khi mà đến một cái đất nước như vậy và, kiểu, không có bạn bè nào khác, rồi là giao tiếp thì cũng gặp khó khăn thì có lẽ là bạn cũng cảm thấy rằng là, ờ, khó thích nghi thời gian đầu, nhưng mà đừng lo lắng quá nhá. Đấy, thì mình cũng muốn hỏi thêm một cái nữa này, rằng là ấy, ờ, cái mục đích của hiện tại của bạn đi ha, đấy, bạn muốn thích nghi về cái giao tiếp này, ấy là cái đầu tiên, hay là về những cái lối sống rồi là có thêm những cái mối quan hệ bạn bè ấy nó lớn hơn như thế?
Đúng rồi, chính xác luôn bạn. Đúng rồi, chính xác. Mình thấy đấy cái vấn đề mà nó lớn nhất đối với mình hiện tại là vấn đề về giao tiếp, tại vì, ờ, nếu như mình nghĩ nha, nếu như mà mình có khả năng về giao tiếp thì những cái vấn đề khác nó sẽ được giải quyết rất là dễ dàng. Ví dụ như là kết bạn, ví dụ như là, ờ, môi trường sống nó sẽ mình sẽ cởi mở hơn trong cái vấn đề mà đi ra ngoài và mình tiếp thu những cái vấn đề mới mà mình không phải lo nghĩ hay mình bất đồng về ngôn ngữ gì hết trơn, ừm, tại vì biết sao hông? Ừm, đặc biệt là lúc mà mình đi ra mua đồ đó bạn, ờ, những cái cuộc sống bình thường để đi mua đồ mua đồ ăn, rồi là đi dạo là tất cả mọi thứ đều sẽ phải dùng tiếng Trung, đặc biệt là cái phần ứng ụ bên đó thì cũng dùng tiếng Trung luôn. Cái ứng dụng tiếng Anh thì cũng có nhưng mà nó rất là phèn, nó không có đúng cái thông tin á, cho nên là bắt buộc phải chuyển qua tiếng Trung hết toàn bộ, chắc có lẽ là rộng hơn.
Ừm. Ờ, đúng. Ừ, đúng. Ờ. <chuckles> Ừ. Trời, mình hiểu. Ờ, dùng WeChat là nhiều, đúng không?
Đúng rồi, hiện tại chắc là cái việc mà mình phải làm sao để học tiếng Trung nhanh nhất để mà thích nghi được vơi này bên này á bạn, ừm.
Ờ. Ừm, thế thì, à, à, nói chung là cái mục đích cấp tốc bây giờ là học tiếng Trung, đúng không? Thế mình muốn hỏi rằng là nếu mà bạn quyết định là, ờ, sẽ có cái mục đích như vậy thì bạn có thời gian không? Việc, ờ, học hiện tại ở trên lớp bạn có thực sự là quá bận bịu hay không?
À, ờ, thực ra là đây là năm đầu tiên và mình mới qua thì mình cũng chỉ có tập trung trăm phần trăm cho cái vấn đề đi học thôi á bạn. Thành thử ra á là, ờ, mình cũng hông phải vướng bận quá nhiều thứ như là đi làm hay là phải đ đi chỗ này chỗ kia công việc gì hết trơn. Thì thì hiện tại thì mình cũng có cái vấn được một cái đó là cái thời gian của mình rất là, ờ, ổn trong cái vấn đề mình có thể học được rất là nhiều thứ á bạn. Ừm.
Ừm. À. Ừm, thế tốt á. À, sau khi mà nghe bạn, à, chia sẻ ấy, thì mình cũng đã hiểu được phần nào một số cái bất cập khi mà bạn phải sang Trung Quốc du học quá sớm, à, chưa thực sự là sẵn sàng. Tại vì là, à, sang một vùng đất như vậy ha, ấy, bạn chỉ có cái vốn từ tiếng Anh, và đôi khi thì người Trung người ta cũng, ờ, kiểu, kiểu, ở cuộc sống thường ngày người ta, ừm, chỉ sử dụng tiếng của người ta thôi. Mình hiểu điều đó và mình sẽ đưa ra cho bạn một số cái lời khuyên mà mong rằng là sẽ giúp ích cho bạn nhá. Ờ, chẳng hạn như là đầu tiên này, chúng ta có thể tạo những cái thói quen hàng ngày nho nhỏ ấy, để mà có cảm giác rằng rằng là thích nghi dần. Chẳng hạn như là bạn có thể nhại lại một số cái câu, ví dụ như kiểu, à, "ăn cơm" này, "xin chào" này các kiểu ấy. Đấy, bạn có thể là bảo cái người bạn Thái Lan đấy dạy cho bạn một vài cái câu đấy, đấy, xong rồi là một vài cái câu cơ bản để mà bạn thử dụng sử dụng thường ngày ấy. Đấy, sau khi mà như thế thì bạn có thể là tự tin ra ngoài, à, ờ, "Cho tôi thanh toán cái này", rồi là, à, "Cho tôi, ơ, gọi đồ ăn như này, như này", đấy, sẽ có những cái câu đấy từ những cái thói quen sử dụng nho nhỏ như vậy nha. Mình nghĩ rằng là, à, bạn sẽ bắt đầu, kiểu, bập bẹ nói được, ờ, chưa kể đến việc đọc nha, đấy, thì mình nghĩ rằng bạn nên học hỏi những cái từ dạng ngắn kiểu, gọi là, ờ, cấp tốc nhất là bây giờ đấy, ấy, để có thể ra ngoài là đặt xe, mua đồ, rồi là order đồ ăn đồ ăn các thứ nhá.
Ừm, sao bạn? Mình hiểu. Mình hiểu, mình hiểu. <chuckles> Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Ừm, vậy chắc là trong tương lai sắp tới mà mình cũng sẽ tập trung vào những cái câu ngắn để mà nó phụ trợ trong cái vấn đề mà mình đi ra ngoài mình có thể sử dụng ngay lập tức cái từ đó. Tại vì hồi đó tới giờ m mình có học cấp tốc nhưng mà mình học lại học những cái từ mà nó trên sách vở là chính, mà mình ít khi nào mà vận dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Thì chắc có lẽ trong tương lai sắp tới thì mình cũng sẽ như bạn nói, mình sẽ học những cái từ thực chiến, đúng hông bạn? Để mà có thể thực hành được, ừm, ngay ngay lập tức luôn, chứ không phải đợi đến lúc, ừm, mà phải cần cái điều gì phải suy nghĩ nữa. Mình hiểu, mình hiểu. Ừm.
Ừm. Ờ. Ừm. À, được rồi. Đúng. Ừm, mà nha, bên cạnh đó thì mình nghĩ rằng là việc bạn học tiếng Trung thì cũng rất dễ dàng thôi. Tại vì nhá, học thì, ờ, nghe nói đọc viết các thứ, đúng không? Thì, ờ, việc, ờ, kiểu, giao tiếp ấy, ừ, nó khiến bạn tiến bộ rất là nhiều, và bạn ở Trung Quốc rồi sẵn có một cái môi trường bản địa như vậy, rồi mình nghĩ là sẽ tiến bộ nhanh thôi. Bạn cần áp dụng việc học hành này, ờ, học trên sách vở rồi là có những cái gì thắc mắc thì bạn có thể hỏi người bạn đến từ Thái Lan đó, mình cảm thấy rằng là đó là một cái lợi thế. Ừ, bên cạnh đó thì bạn có thể học giao tiếp bằng cái cách là, à, tham gia những cái hoạt động, bạn có thể đi dạo ở công viên, phố ẩm thực gì đó để mà nghe cách người ta nói giao tiếp. Đôi khi thì bạn có thể, gọi là, à, nghe xem người ta sử dụng những cái câu thuật ngữ rồi là cái câu nói nào thường xuyên nhất. Ấy, ngoài ra nhá, mình còn có thể cảm thấy rằng là bạn tham gia những cái câu lạc bộ trong trường ấy, khi mà mọi người giao tiếp nói chuyện với nhau có thể tìm được những người bạn và có thể giúp đỡ nhau trong cái việc là học tiếng Trung. Ngoài ra thì, ờ, người bạn Thái Lan ấy, mình nghĩ rằng là bạn có thể, ờ, nhờ bạn ấy, ờ, chia sẻ những cái lộ trình mà bạn ấy đã học cũng như là, ờ, giáo trình hoặc là những cái video ấy, bạn có thể tham khảo xem, mà mình nghĩ rằng là như thế thì cũng rất là tốt với lại là có một người bạn theo sát như vậy ha, ờ, có thể tận dụng nha.
Ừm, đúng rồi. À, hay quá. Mình hiểu. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. À, hiểu. Ừm, mình hiểu. Ờ, mình thấy là cũng hay á bạn, à, mình cũng sẽ cố gắng để mà mình thích nghi dần với lại cái việc mà mình học tiếng Trung này thông qua là cái người bạn mà nãy bạn nói là bạn bạn Thái Lan cùng phòng với mình. Hy vọng là chắc là bạn đó cũng sẽ cởi mở trong cái vấn đề mà hướng dẫn mình thôi, tại vì ít gì là tụi mình cũng là bạn cùng phòng, mà hông chỉ là trong năm này không, mà thậm chí là nếu được thì tụi mình cũng ở với nhau khá là lâu trong thời gian sắp tới. Ừm, mình hiểu, hiểu. Ừm.
Ừm. Đấy, đúng rồi. Ừm, đúng rồi nha. Mà nha, khi mà bạn quyết định là bạn học tiếng Trung ấy, thì mình nghĩ rằng là ngoài cái việc là kết hợp, kiểu, học sách giáo khoa này, học giáo trình hoặc là hỏi han bạn bè xung quanh với lại là cái, a, ờ, giao tiếp nói trong thực tế hàng ngày ấy, thì mình nghĩ bạn nên, ờ, sắp xếp một cái thời gian hợp lý. Đôi khi thì, ờ, kiểu, không có thời gian hoặc là lơ đãng cái việc học ấy, nó ảnh ảnh rất là nhiều đến cái quá trình mà bạn học tiếng Trung. Mình nghĩ rằng là bạn nên sắp xếp chẳng hạn như là học, ờ, vào ngày nghỉ đi ha, đấy, hoặc là học vào những cái buổi tối nếu mà bạn thực sự rảnh, đấy. Cho dù là học tiếng Trung thì cũng không được ảnh hưởng đến cái kết quả học tập của bạn, đúng không nào? Chính vì thế nên là mình mong rằng là bạn sẽ cân đối thời gian cũng như là cái việc có một cái lộ trình học hành rõ ràng, và quan trọng ở đây, bạn phải kiên trì và cố gắng nha.
Ừm, sao bạn? Mình hiểu, mình hiểu. Ừm, mình hiểu. Ừm rồi, mình rất là hiểu cái vấn đề hiện tại, bạn chia sẻ cho cho mình những cái phương pháp mình thấy rất là hay ho luôn á, để mình cố gắng áp dụng trong thời gian sắp tới. Hy vọng rằng là mọi thứ nó cũng sẽ trở nên thuận l thuận tiện hơn với mình và mình nhanh chóng thích nghi với lại cái đất nước mới này. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì hôm nay đã chia sẻ cho mình những cái điều rất là hay ho và thú vị luôn, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Ừm.
Ừm. Ừm, mong rằng như vậy. Ừm, mình cũng rất là vui khi đã được lắng nghe câu chuyện của bạn và đưa ra lời khuyên và chúc bạn thành công nha.